Günlük rutinin yaratıcılığına nasıl etki eder?
Hımm. Şimdi düşünüyorum da aslında, hakikaten, günlük rutinin bazen, eee, yaratıcılığı gerçekten etkileyebiliyor. Iıı, özellikle yapmak istediğim bazı şeyler oluyor. Bazen mesela, yapamadığım anlar oluyor. Tekrardan disipline sokmak açısından, mesela, spor yapmak beni çok etkiliyor. Eee, yani, her gün gidebilirsem eğer ya da en azından günaşırı gidebilirsem en azından, hani, bir belli bir enerjiyle tekrar dönüp, ööö, yani, yapmam gereken işlere daha odaklanmış gibi hissedebiliyorum kendime.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Yani, aslında, spor senin için, hani, fiziksel bir aktivite ama aynı zamanda da anladığım kadarıyla bir şeyler eee, le uğraşırken böyle o mental kapasiteni de belki sıfırlamak ve yeniden başlamak için de bir aslında yöntem gibi.
Evet. Ay, çok güzel açıkladın. Eee, aynen, öyle hissediyorum. Çünkü biraz da böyle şeyden herhâlde, emm, bazen yazı yazıyorum çünkü ben. Eee, yazı yazarken de şöyle bir şey oluyor, yani, işte, kitaplar var, bir de kitap incelemeleri yapıyorum, işte, sosyal medyada bunları anlatıyorum. Eee, fakat şöyle bir şey oluyor, hani, sürekli bir metne bakınca, eee, insan onun içerisinde böyle kayboluyor ve artık bir şeyleri görmemeye başlıyorsun. İşte, onu hissettiğim anda o ortamdan çıkıp gidip başka bir şey yapıp geri gelmem lazım. Yani, bu spor da olabilir, ne bileyim bir arkadaşlarla buluşmak da olabilir ya da, eee, başka bir, hani, mesela hobiyle uğraşmak da olabilir ama oradan herhâlde çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum.
A! Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında, hani, bu yazarlık sürecinde o metnin içinde kendini kaybolurken bulduğun oluyor ve bu dönemlerde aslında dikkatini başka bir yere, fiziksel veya zihinsel olarak, eee, kanalize etmek, geri döndüğünde sana aslında bir artı puan olarak geri dönüyor, anladığım kadarıyla. Eee, şu hı hı, şunu sormak istiyorum, yani, bir günde bunu nasıl dengeliyorsun? Mesela sabah uyandın. Direkt, eee, ya-yar yazmaya başlar mısın? Yoksa öncesinde, böyle, olmazsa olmaz ritüellerin var mıdır?
Evet, evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hımm. A, var var. Yani, mesela sabahleyin kalktığımda hakikaten bir kahve içmeyi seviyorum. Eee, bir de şey var tabii, eee, yani, normalde, eee, aralıklı oruç yapıyorum, ya, 11'den önce yemek yemiyorum ve 10'dan önce, git gidebilirsem eğer, spora gitmeyi tercih ediyorum. Eee, ve ,hani, birtakım şeylerim var, mesela. Böyle, hani, eee, okumak istediğim ya da dinlemek istediğim birkaç şey varsa, kanal varsa, onlara bakıyorum. Bazen spora gidemeyeceksem, mesela, kısa bir yürüyüş yapıp geri dönüyorum. O da zihnimin açılmasına yardımcı oluyor. Eee, bu arada, aslında, enteresan bir şeyim de var. Emm, seneler evvel, emm, eee, rek reklam ajansında çalışırken, eee, bu şeyin, emm, görememe olayını aslında, orda çok güzel bir şekilde hepimiz birlikte yaşamıştık. E, onu da anlatmak isterim sana, böyle, ilginç bir anekdottur, yani. Eee, bir tane poster yapmıştık, hiç unutmuyorum, bir ilaç firmasına. Eee, ama o yani, hepimiz kontrol etmiş olmamıza rağmen, baskılı geldiğinde, mesela, yumurta yerine yumarta yazıldığını görmüştük. O o o bana, böyle, hani, birazcık da, eee, yazılı şey konusunda, eee, hep şey gi eee, bir anekdottur, yani. Hani, eee, herkesin kontrol ettiği bir şey bile aslında yanlış olabilme, eee, şeyine sahip. <chuckles>
Hı hı. A! Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, lütfen. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Yani, aslında bazen insanlar çok fazla çalışmanın çok faydalı ve aslında verimli olduğunu düşünüyor. Ama anlattığın örnek bunun gerçekten o şekilde olmadığını da gösterebiliyor. Çünkü o zihin veya beden başka bir şeyle, eee, meşgul olmadıkça ve sürekli onun üzerinde çalışmaya devam ettikçe bir yerden sonra körleşme meydana geliyor ve sen hı hı, hı hı. Şunu sormak istedim; bu bahsettiğin rutin gerçekten çok, eee, ilham verici, şeyi sordum, sormak istedim: Eee, bu rutini nasıl oluşturdun? Yani, bu rutin hep bu şekilde miydi? Yoksa bunu aslında birazcık deneme yanılma yoluyla mı öğrendin, keşfettin kendi adına?
Hıı. Tabii. Hımm. Evet, körlük başlıyor. Hı hı. Doğru, doğru söylüyorsun. Hı hı. Yani, aslında şey, deneme yanılma yoluyla herhâlde. Bir de, eee, bir de tabii bir şeylik de oldu tabii. Şimdi, eskiden, mesela, 9.00-18.00 bir iş yerine gittiğin zaman, belki de böyle bir şey yapmak gerçekten kolay olmuyor. Her ne kadar, işte, 2 sabah, 5'te kalkayım, biraz meditasyon yapayım falan, hani, bi biraz yapabildiğim dönemler oldu ama, yani, hani, hakikaten bir de, böyle, trafikte belli bir yere gidiliyorsa falan, yani, şimdi İstanbul hayatımı düşündüğümde öyle. Ama şimdi uzaktan, online çalışabildiğimiz, o pandemiden bu yana baktığımız zaman, eee, olay hakikaten çok farklılaştı. Zaman bize ait olduğu için aslında zamanı kendi şeyimizde, eee, da daha iyi değerlendirebiliyoruz gibi geliyor. Yani, yoruldum, mesela, artık hakikaten yapmak istemiyorum, görmek istemiyorum. O noktada bırakıp, mesela, bir yürüyüşe çıkıp, bir, ne bileyim, kedilerimle ilgilenmek, bir, işte, farklı bir hobimi elime alıp yapma mesela, şeyleri çok seviyorum, eee, bilmiyorum gördün mü? O, mesela book nook'lar var. Böyle, kitap, eee, kitaplıkların arasına küçük küçük maketler yapıyorsun, böyle, ışıkları bile var içerisinde. Mesela, böyle, küçük bir kitapçı dükkanı ama her şey olabiliyor. Eee, bunları, böyle, ma eskiden böyle çok şeyler vardı. Ama bunlar, böyle, tahta maketler. Onları alıyorsun, böyle, mesela, o bambaşka bir meditasyon gibi geliyor. Çünkü öyle bir konsantrasyon gerekiyor ki saatlerce onu yapabiliyorsun. O senin, mesela, beynini aslında öbür konudan uzaklaştırıp başka bir konuya verdiği için geri döndüğünde sıfırlanmış gibi hissediyorum genelde.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. A! Çok güzel. Hı hı. A! Çok Hı hı. Hı hı. Çok güzel aslında, yani, iş hayatının biraz daha evden çalışmaya yöneldiğinden bahsettin ve o süreçte biraz daha kendi aslında rutinin üzerinde bir özgürlük sahibi <clears throat> olman olmandan bahsettin. Bu aslında sana biraz da ilham veren bir süreç de olmuş. Belki yeni hobiler keşfetmişsin, belki, işte, sporuna veya meditasyonuna daha çok vakit ayırır ve aslında kendi istediğin şekilde de, eee, zamanda da yapabileceğini fark etmişsin.
Evet. Kesinlikle. Doğru. Doğru. Aynen. <chuckles> Evet, zamanı yönetmek gibi bir şey aslında. Yani, aslında, hani, sü eee, baktığımız zaman modern insan daha çok zamanını yönetebilir hâle geldi bence online çalışmakla gibi geliyor bana. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, tu aslında güzel bir yere de değindin. Şunu sormak istedim aslında. Yani, bu bazen insanlar çok yoğun süreçlerdeyken ve aslında dışarıdan bir etkenle yoğun, eee, süreçler yaşarken, bu iş hayatı olabilir, bazen daha çok aslında daha yaratıcı bir hâle gelebiliyor. Ama bazen de çok, işte, tek başlarına kaldıklarında, tek, eee, kendileri hayatlarında başka şeyler de sürdürmekte zorlandıklarında aslında o ilham birazcık insanlardan yavaş yavaş çekiliyor gibi oluyor. Sen bu dengede ne durumdasın? Yani, sana ne ne tarz bir hayat sürdüğünde daha çok ilham geliyor ve aslında bunu yazarlığına, yaratıcılığına, eee, uygulayabiliyorsun?
Evet. Hımm. Hıı. <chuckles> Anladım. Evet. Ya, şöyle bir şey: Bence, yani, hayatının, eee, hayatın birçok yönlü olmalı. Yani, hani, tek başına sadece tek bir şey yapıyorsan, eğer, eee, bunu herhâlde, eee, ya yazarak, hani, daha yaratıcı bir hâle getirmek de bazı yazarlar için müm mümkün, yani. Mesela, hani, bazı yazarlar var, mesela Borges, oturduğu yerden de yazabilen bir yazar, bu konuda çok en eee, yani eleştiri alan bir yazar ama, hani, baktığın zaman, eee, ben, mesela, gezmekten de çok hoşlanıyorum. Ya, her bir seyahat, her bir başka kültüre yaptığım seyahat, mesela, bende çok değişik kapılar açabiliyor. Yani, çok değişik, hani, bir zihin kapıları açabiliyor diyeyim. Yani, yaratıcılık şeyleri açabiliyor. Bir de, yani, yaşadığımız her şey aslında bize bir şekilde bir şey kattığı için, eee, bence o katılan her değer, eee, bir kitapta ya da bir yazının içerisinde de bir şekilde kullanılabiliyormuş, eee, gibi geliyor bana. Eee, yani, seviyorum, ya, gezmeyi daha çok seviyorum gibi bir is şey oldu şimdi ama, yani, gezmekle yazmayı beraber çok seviyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. As Hı hı, hı hı, hı hı, hı hı. Hı hı. Yani, şunu sormak istedim aslında çok güzel bir yere değindin. Senin için anladığım kadarıyla hayatla iç içe olmak zaten başlı başına bir ilham kaynağı ve sana, işte, başka zihin kapıları açıyor. Geziyorsun mesela, orada gördüğün aslında ufak ufak şeyler, o o, aslında yazın hayatında bir etki ediyor. Yani, bunlar kullanabileceğin şeyler hâline geliyor bazen fark ederek, bazen fark etmeden anladığım kadarıyla. Eee, sen peki, eee, mesela bu Covid dönemini sorayım veya hayatında belki dışarı çıkmakta veya işte ı em, dışarıdaki hayata evet hı hı, evet. Hani, açılmakta zorlandığın dönemler oldu mu hayatta? Yani, ve bunların da aslında yaratıcılığına etki ettiği dönemler...
Evet. Hı hı. Hıı. Zorlandığın dönem, evet. <laughs> Aslında şöyle, hıı, ben Covid dönemini çok güzel kullandım gibi geliyor. Çünkü, eee, yani, o dönem, eee, evin içerisinde, yani, eee, e-em çocuklarım da vardı. Mesela onlarla birlikte spor yaparak geçirdim, yazarak geçirdim, çok okuyarak geçirdim. Hatta, eee, 3. kitabımı Covid döneminde yazdım. Dolayısıyla da mesela bana, hani, eee, Covid dönemini soracak olsan tamam çok sıkıştığım, eee, be bazı yönlerden hakikaten kendimi şeyde hissettiğim ama bir yandan da özgür hissettiğim bir dönemdi. Eee, evde olmanın da, eee, farklı bir şekilde, eee, bir, yani, boyutunu yaşamış olduk. Çünkü aslında düşünecek olursan bütün dünyanın evde olduğu, yani, herhâlde dünya tarihinde böyle bir şey yok. Eee, bi hiç kimsenin bir şey yapamadığını bildiğimiz için zaten, hani, böyle bir, eee, belki isteğimiz bile törpüleniyor çünkü hiç kimse çıkamıyor ki dışarı zaten, eee, ben nasıl çıkabileyim ki, dediğin bir dönemdeyiz. Eee, öyle bir dönemde de, hani, boş boş oturmak yerine aslında ben, eee, bunun yaratmak için çok daha bü büyük bir fırsat olduğunu düşünüp, eee, o dönemde gerçekten, hani, aklıma gelen bir şeyle, yani, ben bunu yazsam nasıl olur, eee, diye bir şeyle başladım ki o zaman Ray Bradbury'nin bir kitabını okuyordum, hani, oradan da, eee, yola çıkarak. Eee, ben böyle bir şey yazayım diye düşündüm ve ö yani, kitap öyle başladı. O yüzden ben mesela, eee, pandemi dönemini gerçekten, eee, verimli geçirdiğimi düşürüyorum.
Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Aslında anladığım kadarıyla pandemi dönemi de dünyanın, eee, yepyeni bir evreye geçtiği ve belki işte ilk defa deneyimlediğin bir şeyh olduğu için belki o da aslında farklı bir kapı aralamış, yani, dışarıdaki evet, belki daha ilham veren bir süreç olmuş.
Tabii. Herkes için, tabi tabi. Hı hı. Aslında bazı meslekler bile yok oldu biliyor musun? Mesela geçenlerde onu bir arkadaşımla konuşuyordum. Eskiden benim gezi yazarlığım vardı 2012, iki bin yirmi iki seneleri arasında mesela çok yaptım ama şöyle bir şey oldu, ııı, yani, pandemiyle birlikte herkes olduğu yerden ve bir de, tabii, akıllı telefonların ortaya çıkışıyla, yani, video çekmek, resim çekmek artık o kadar kolay bir hâle geldi ki, yani, ben eskiden gittiğim yere bir sürü lens, koskoca bir, eee, fotoğraf makinesi, eee, şeyiyle giderdim, eee, ama, yani, şimdi bir telefonla zaten her şeyi halledebilir hâle geldiğimiz için hepimiz bir, eee, muhabir, yani, bir yazar, işte bir, eee, anlatabiliyor muyum? Bir videocu, yani, hâliyle döndüğümüz için, e, artık vlogger'lar, blogger'lar, yani, influencer'lar falan derken olay çok bambaşka bir noktaya geldi, eee, ve aslında herkes, eee, bir anlamda, eee, bu mu muhabir oldu diyebilirim. Hatta haber muhabiri bile olduk, yani, düşünsene o anda bir şey oluyor, eee, ve sen onunla ilgili şeyi yayınlayabiliyorsun. Emm, yani, mesela çok yeni 1 ay önce Nepal'deydim, hükûmet düştü, mesela tam o sırada oradaydım, eee, ve biz, yani, çektiğimiz videolarla aslında insanlara haber verir hâle geldik. Yani, za bir anda, eee, televizyon habercisi gibi bir şey oluyorsun, yani, elindeki telefonla. O yüzden evet, yani, olay çok farklılaştı bence pandemiden bu yana.
A! Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Ha ha. Çok güzel. Evet. Evet. Hıı. Evet. A! Evet. Evet. Evet. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Bu bahsettiğin rutin aslında, işte, bazen gezdiğin bazen, aaa, evde zorunlu olarak kaldığın bir dönem de olmuş, ondan da bahsettin. Eee, ö ve, hani, spor yapıyorsun belki sosyalleşiyorsun. Bunların bozulduğu dönemler yaşıyor musun? Yani, ve bunu da aslında kendini böyle biraz daha, eee, itmek m mi daha iyi bir çözüm senin için yoksa birazcık uzak kalmak, hayatında belki birkaç hafta tamamen onlardan uzaklaşıp geri dönmek mi seni daha çok motive ediyor? Ne şekilde motive oluyorsun?
Hımm. Hıı. Anladım. I hı. Ya, aslında a a ya, haklısın mesela şey gibi oluyor, eee, böyle, eee, çok kendimi kapattığım ve yazdığım dönemler var. O dönemlerde kendimi zorlayıp tekrar çıkmak zorunda olduğumu hissediyorum. Çünkü tamam, okay, yani, bi bir şey geliyor ve onunla o şekilde yazmak istiyorsun ama, emm, hani, ilham ilham geldi ve yazıyorum diye düşünelim hadi, eee, ama, yani, o ilhamın devam etmesi için de bir şekilde besleniyor olman lazım. Ya, o beslenmeyi de, işte, zaten o dışarıdaki hayatınla yapıyorsun. Yani, çünkü belki aklında bir şey var, onu yazacaksın ama mesela çıktığın bir şey ortamında başına öyle ilginç bir şey geliyor ki mesela onu da ekleyebiliyorsun. Aslında zenginleşiyor yazdığın şey. Yani, bence o yüzden hem dışarıda hem içeride olmak, eee, aynı oranda iyi iyi bir fikirmiş gibi geliyor bana. O yüzden kendimi zorluyorum bazen <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında aralarında bir denge kurmaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla.
Evet. Evet, daha doğru oldu. Evet. <chuckles>
Hı hı, ve aslında o küçük şeyler bir a aca aşamada belki zihninde bir yerlerde birleşip sana aslında çok daha zengin bir hikâye, eee, o çıkartmana, eee, vesile oluyor. A anladım. Eee, peki şu anda mesela senin, eee, bir arkadaşın var diyelim ve senin ı gibi yazmaya başlamak istiyor. Emm, ona şu anda ne söylersin? Belki, hani, kariyerinin biraz daha başında ve kendini çok zorluyor ve aslında bir şey çıkmadığını düşünüyor. Ona nasıl bir rutin önerirsin? Yani, veya kendine göre mi ayarlaması gerekir bu rutini?
Evet, evet. Doğru. Hı hı. <chuckles> I hı. Hımm. Yani, aslında bu konuyla ilgili bence 2'ye bölünüyor, yani, edebiyat dünyası da. Yani, işte, bi birtakım yazarlar mesela sürekli, eee, yazmaktan bahsediyorlar. Yani, her gün belirli bir rutin, belirli bir şeyde yazan yazarlar var. Eee, bir kısım yazar ilham geldiğinde yazıyor ya da, işte, bir dönem kapanıyor mesela atıyorum 18 ay, işte, bir şey kitap çıkıyor ortaya. Yani, bence aslında, eee, birazcık herhâlde şeye bağlı, yani, eee, o kişinin hem, eee, kişisel görüşlerine, kişisel değerlerine, kendi hayatına, eee, yani, onunla ilgili olan şeylere bağlı, yani, nasıl yazmayı sevmesi, sevdiğiyle alakalı. Ben mesela, hani, her gün yazmaktansa eee, ama her gün mesela şeyi yaparım, yazdığım şeyi tekrar üstünden geçerim. Eee, ya e yazıyorsam eğer bir kitap yazma aşamasındaysam, her gün bir şey üretmeye çalışmam, yazdığım şeyi düzeltmeye çalışırım. Çünkü bazen de o gerekiyor. Her ne kadar eee, çünkü ilk taslak yazdığımız zaman aslında taslağın üzerinden defalarca geçiliyor. Yani, o kitap bir seferde çıkmıyor zaten. Yani ve b bi binlerce kere geçiliyor üzerinden. Yani, biz binlerce kere geçiyoruz sonra da üzerinden geçen editörler oluyor ya yani, defalarca geçiliyor aslında kitabın üzerinden. Eee, dolayısıyla ben herhâlde şeyi tavsiye ederim, yani, eee, tabii ki bir disiplin lazım. İlk başta belki ilk başta birkaç, eee, gün, yani, bi he bi bir kendine bir süre ayırıp bir yarım saat yazmak olabilir. Ama bu alışkanlığa döndüğü andan itibaren de kendi yolunda gitmek olabilir gibi geliyor.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında herkesin kendi yolu da birazcık biricik anladığım kadarıyla. Hani, tek bir yol yok bunu yapmak için. Böyle bakıyorsun sen.
Biraz. Evet. Bence de, yani, bence hiçbir iş için, hiçbir hobi için, yani, hiçbir şey için, hiçbir yaratıcılık için tek bir yol yok. Yani, bambaşka bir şey de yaratma şansın var. Bambaşka bir yazı tarzı da bile çıkartılabilir, yani, hâlâ, eee, c bambaşka şeyler çıkabiliyor çünkü.
Hı hı. Evet. Anladım, çok keyif aldım ben sohbetten. Çok teşekkür ederim.
Ben de. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <chuckles>
Görüşmek üzere.